Aí ele fica bem espumoso, muito legal. Agora, por exemplo, você primeiro falou do estrogonofe. Você tem alguma história pessoal ou lembrança especial ligada a ele?
Aham. Sim, sim hã. Sim. Hum. Assim, d estrogonofe é um um negócio da da minha família que que minha mãe fazia muito, né, e desde que eu comecei a a cozinhar eu sempre pedi pra ela me ensinar. Aí eu e eu aprendi, mas tipo de especial sim, que que <chuckles> que que, eh, meu pai até zoa, né, "Nossa, de novo estrogonofe?" <laughs> É. Aí, a a a gente gosta, né, a gen é um prato de comida que a gente ama. Mesma coisa com panqueca, né, que que a a minha mãe que ela faz aquela panqueca que que que é com frango, com carne, é é enroladinha no almoço Aham. E a gente gosta demais, né, e e novamente meu pai também zoa, né, tipo: "Ah, eu já enquanto a gente namorava <chuckles> eu eu tive que comer panqueca por 6 meses". É brincadeira, né, <chuckles> mas ele sempre fala isso quando a gente vai comer panqueca. Ai, ai. D também, também, também. Eu amo panqueca, sim é, a aqui as panquecas são mais mais químicas aqui. Então é. Isso, exa exatamente. Uhum. Exatamente. E uma coisa que eu lembrei também é: um um prato importante, né, que que é é, um negócio mais simples mesmo, mas que eu acho que todo mundo deveria aprender a fazer: é cozinhar um ovo mesmo, que e o parece piada, mas não é.
Hã. Aham. Ah, legal. Meus filhos também amam. Aham. Ah, é uma delícia. Também faço bastante. De novo! <laughs> Que legal! Nossa, eu amo panqueca também. Ah, sim. É. É diferente, é diferente da nossa. A nossa é mais fininha, né, parece um crepe. Ah Pois é, não é. Você sabe que eu achei interessante, eu estava lá em, "como é que é o nome", em Solingen, que é perto de Colônia. Fica umas 5 horas daqui de Berlim. E eu achei interessante que a irmã da minha sobrinha perguntou assim: "Você que quer um ovo cozido?" Eu falei: "Quero". Ela falou assim: "Você gosta com 12 minutos, 3 minutos?" Aí eu falei: "Olha, eu gosto dele cozido". <chuckles> Aí, o que eu achei interessante também, que eles colocam o ovo na água fervendo.
U uma uma Aham, hã. Aham, sim. Aham. Hum. Aham. Aham. Certo. Hum. <chuckles> Oxe. <laughs> 2 em 3 minu como assim? Hã. <chuckles> Aham. Hã. Ah.
Eu nunca tinha feito assim.
Aí sim, sim. É que aí fica o ovo fo co É, o o ovo cheio, né. Sim s
Pochê, é aquele ovo que coloca num copinho
Isso.
e você quebra e come ali com a colherzinha? Olha, eu achei tão engraçado, sabe. Eu falei: "Nossa, gente, que diferente".
Que estranho. Aham, sim. <chuckles> Aham. Sim, pois é. É é é estranho essas coisas. Você você sabe que eu eu que
É, mas ovo realmente é uma coisa que todo mundo devia fazer, né: ou frito ou mexido.
É, então

Aham. Eh, parte da minha geração f saiu um estudo en e eu tava ra fazendo redação disso, né, que como o o o como a geração, acho que, Z, a nossa, aprende, né. E tava falando que, eh, eu acho a a acima da da metade, ou não, abaixo da metade não sabe cozinhar um ovo e precisa de YouTube pra pra pra pra aprender.
Hã. Hum. Hum. Nossa! Pois é. Mas sabe você sabe por que disso, né? Porque em vez de tá prestando atenção pois é, em vez de tá prestando atenção na mãe cozinhar, a não ser que a mãe não cozinhe, né? A pessoa tá lá no telefone. Por exemplo, eu criei meus filhos eu sempre gostei muito de cozinhar.
Hum. É dependência à internet. Uhum. Isso. Aham. <laughs> Isso, exatamente. Hã. Uhum. Sim.
E realmente eu não gosto de comer fora. Pra mim, comida verdade é comida de preferência orgânica, de pre de preferência feita por mim. Comida de casa, sabe? Comida eu tenho até uma amiga que na no jardim dela, ela tem uma churrasqueira que ela colocou fez um fogão a lenha.
Ta ta também. Em casa. Aham. Sim. Exatamente. Hum. Aham. Sim.
Nossa! E, de vez em quando, a gente almoça lá. Ela faz a comida, o arroz. É muito diferente, é muito diferente. Então eu ensinei meus filhos, por exemplo, eu tenho 2 com 1 ano só de diferença, né. E eles comiam completamente diferente. 1 comia arroz, o outro comia macarrão. Quando eram pequenininhos, 3, 4 anos. Mas eu sempre, bom, eu sempre obriguei a comer, a comer legumes, a comer fruta, a comer verdura. Eu nunca dei mingau, por exemplo, quente. Porque no Nordeste é bem comum, né. Minha família é nordestina, fazia uma papinha. Não, eu fazia vitamina. Então, quando eu viajava, eu tinha que ter sempre um liquidificador. Quando eu viajava com ele. vitamina de fruta na mamadeira.
Olha que coisa legal. O coisa boa. Aham. Sim, sim. Hum. Aham. Aham. Eles aprenderam. Aham. Ah. Aham. Sim. Hã. Uhum. Certíssima. Aham. E sim. Aham. Uhum. Ah, sim. <laughs> A ge A a calma aí. O liquidificador é, tipo, aqueles grande mesmo ou é um copinho e
É, liquidificador. Eu sempre levava porque eu viajava de carro, né. Então eu ia com meu marido, tal. A gente alugava às vezes uma casa. Eu falava: "Vai que não tem".
S sério? <chuckles> Ah, sim, ok. <laughs> Que engraçado. <chuckles>
É, porque eu todo dia fazia uma vitamina de fruta, todo dia fazia sopa. Aí, meu filho gostava da sopa inteira, uns legumezinhos cortadinhos, e minha filha gostava batida no liquidificador.
Aham. Sim. Hã. Aham. Sim. Hum. Que engraçado.
Mas comiam todo dia. E aí eles foram crescendo e eu dizendo pra eles que, eh, eles tinham que aprender a cozinhar o básico que eles gostavam.
Aham. Hã. sim. Uhum. Hã. Aham. Isso, exatamente.
Porque eles nunca iam passar aperto.
Uhum. Hã. Uhum. Hã.
Por exemplo, a minha filha, com 10 anos, ela não comia nada que não fosse comida. Ela não gostava de pizza, não gostava de salgadinho, não gostava de cachorro-quente.
Olha. Puts, pior aham. Ah, is ah, sé é igual meu irmão também. Meu irmão a mesma coisa.
Ela não gostava. Ah, isso eu só dizia pra ela: "Ó, o dia que a gente for na Disney, vai ser complicado. Porque você tem que comer pelo menos um hambúrguer".
O meu irmão ele só come <chuckles> Hã. Aham.

Quando essa aguinha diminuir e secar que você não vê mais, tá na hora de você virar.
Hã. Aham. Ah, tá certo. Olha.
Olha que interessante, aprendi isso no Rio Grande do Sul
Aham. Eu sempre fiz com óleo, eu fiz e e eu fiz com hum, eh, óleo foi óleo de a abacate. Pronto, é um óleo natural que eles têm aqui.
lá em Gramado. Não, bife tem que ser com manteiga. Eu uso óleo de coco, mas para o bife, o ideal é a manteiga de leite. Sim, a manteiga de leite.
Uhum. Óleo de coco também. Hã. Manteiga? Certo. Olha, agora eu vou começar a fazer com manteiga man manteiga, pronto. <laughs> Hã.
Fica uma delícia. Aí, você virou, ele vai coisar o outro lado, enquanto você tá ele tá ali virando, se você gostar, é a hora de você cortar a cebola
Aham. Sim. Aham.
e colocar ali entre ele. Ela não fica mole.
Sim. E também os outros temperos também, né, páprica, eh eh, coisa italiana não?
Não, não uso nada, só alho. No bife o nosso bife brasileiro só tem alho e sal
Hum, que interessante. Aham. Ah, e eu sempre fiz com páprica.
e a cebola no final. É o bife acebolado.
Eu fi eu coloco páprica, um um, eh, um pouquinho de limão e, eh, tempero um tempero italiano que agora eu esqueci. Eu acho que é alguma cois
Hã. Pois é, mas isso é o nosso bife brasileiro.
Aham. Ah, vixe, foi me ensinaram errado. <laughs> Calma aí. <laughs> Aham. Aham.
É como o churrasco. O churrasco o churrasco, por exemplo, você só precisa de sal. Você não precisa colocar mais nada. Você não precisa temperar
Sim. Ah, no churrasco, sim.
porque a carne, principalmente a carne bovina, né, você não precisa temperar, ela só precisa de sal. A gente é que coloca um alhozinho por cima, espremido, e coloca as rodelas de cebola
Aham. Sim. Uhum. Sim. Ah, sim.
que é o nosso famoso bife acebolado.
Aham. Eh, carne de panela também, né.
Mas você não precisa nada mais do que isso. É, a carne de panela é diferente, que aí você bota tomate, cebola. Aí, você pode botar páprica, você pode botar tudo, que aí é uma carne com molho.
Hum. Sim. Páprica, é. Sim, sim. Uhum.
Aí, é o no Nordeste falava bife de caçarola.
<chuckles> Exatamente. Ai, ai. Ó, fa faz tempo que eu não co não como baião, ó.
É interessante, né? Ah, eu amo baião-de-dois também. Hum. Você sabe que hoje eu fiz mais ou menos. Eu fiz um bifinho pra mim, cortei pedacinho, passei na manteiga, botei alho, aí eu peguei o arroz e feijão e coloquei ali. A gente chama de mexido, né, lá no Rio. Ah, parece um baião-de-dois, se não um baião-de-três
Baião. Delícia. Nossa, às vez faz tanto tempo. É sério? Aham. Ah. Aham. Pois é. <laughs> Olha, fa falando em 3, foi foi trê faz 3 anos que eu não como baião. <laughs> Ai, ai.
E botei comi com laranja. Nossa, e e comi com laranja, foi muito bom. Olha, muito boa a nossa conversa, viu, tá certo, vai lá, depois a gente se fala.
Ixe, estão me chamando ali. Ah, foi ótimo sim. <chuckles> Tá certo. Muito obrigado, viu? Até a próxima. Tchau.
Falou, você também. Tchau, até a próxima.